بُص أنا هاغيِّر شغلي، وخلاص أنا قدَّمت استقالتي يعني من الشغل بتاعي، والمفروض يعني إن أنا أخَدت فترة راحة شوية وسافَرت وغيَّرت جو وكده. آآ، ولسه بقى هابدأ في الشغل الجديد بتاعي، بس بصراحة، أنا قلقانة جدًا جدًا و حاسَّة إن أنا كده عمَّالة، يعني عارِف، ممكن بعَتّ لهُم كذا مرَّة قُلت لهُم: "معلش أنا هأجِّل أسبوع، معلش أنا هابدأ كذا علشان أنا محتاجة آآ، إن أنا أكون مع أهلي في حاجة معيَّنة." <tsk> فأنا حاسَّة إن أنا بأجِّل شوية وخلاص بقى يعني، عملت كل الحِيَل، وخلاص أنا المفروض أنا هابدأ الأسبوع الجاي. بس أنا بقى قلقانة، يعني قلقانة إن أنا أبقى بابدأ من جديد في مكان جديد، وأتعامَل مع ناس جديدة، فالموضوع ده عامل لي توتُّر شوية كده. فقُلت بصراحة أتكلَّم معاك آآ، يمكن لو في نصايِح عندك تقدَر تقولها لي أكون متشكِّرة ليك أوي.
امم. تمام. اهم. أوي، أوي، أنا هنا علشان أساعدِك، ولو في أي حاجة أقدَر أساعدِك فيها مش هتأخَّر أكيد. آآ، الأوَّل برضه خلِّيني أهنِّيكِ على ال الوظيفة الجديدة، إن شاء الله يعني تكوني مُوَفَّقة فيها. وبرضه عايِز أقول لِك إنه ده الشعور الطبيعي يعني، فكرة إنَّك راحِة مكان جديد، فعندِك توتُّر بقى وقلَق من ال يعني رهبة المكان. آآ، هتتواصَلي مع ناس جديدة، دايِرة دايِرة ناس يعني، أنتِ ما تعرفيهاش، أوَّل مرَّة تتعاملي معاهم، فبالتالي منطقي أو طبيعي إنه يحصل معاكِ الشعور ده يعني. وعلى فكرة ناس كتيرة كده يعني، ناس كتيرة لمّا بتيجي تبدأ خطوة جديدة أو مرحلة جديدة في حياتها، بيحِسُّوا بنَفْس الإحساس ده، وده شيء كويِّس يعني وحِلو برضه يعني شيء طبيعي وحِلو برضه، فكرة إن أنتِ خدتِ إجازة، رُحتِ آآ، يعني استجَمِّيتِ شوية، خدتِ راحة، فبالتالي ده حاجة حِلوة يعني. طيب هل أنتِ عندِك أي شعور تاني أو أي مخاوِف تانية غير فكرة التوتُّر أو الرهبة من مثلًا بداية مثلًا؟
اهم. اهم. آمم بُص آه، يعني أنا م متوتّرة من الفكرة أصلًا بتاعة المكان الجديد ده. يعني أنا كنت في شُغلي القديم بقى لي 7 سِنين في الشركة اللي أنا كنت فيها، فخلاص بقى كل الناس عارفاني وأنا عارفة كل الناس وعارفين شُغلي كويس أوي وعارفين ما فيش بقى حاجة إن هو لأثبِتها من ح لحد أو مثلًا حد يبقى ب ب بيتمنّى لي الحاجة الوِحشة، فخلاص أنا بقيت فاهمة كل الناس وكل الناس بقوا عارفين لي وعارفين شُغلي كويس أوي. مع طبعًا دخول في آآ مكان جديد، طبعًا الرَهبة دي مضايقاني جدًا والقَلَق ده مضايقني أوي، إن أنا كمان قلقانة من ال الناس، يعني حاسّة إن أنا لسّه هابدأ أعرف كل الناس، ولسّه هابدأ أعرف الteam بتاعي ولسّه اللي أنا هاكون مُديرتهم وأتعرّف على كل شخصية وأعرف هو ده مين وأعرف مشاكله. وكمان خايفة بقى إن هو يبقى في حد بقى من زمايلي اللي هو آآ يبقى بيكون ع ما بيتمنّاليش الخير بشكل معيّن أو يبقى بيضُرِّني بشكلٍ ما، <tsk> فأنا أنا م يعني عندي قَلَق من الحتّة دي بالنسبة لي اللي هو ال ال الاجتماعيّات والحاجات دي كُلّها مضايقاني جدًا زائد كمان إن أنا محتاجة أبقى باثبِت نفسي بشكل سريع أوي آآ علشان طبعًا أي حد بيخُش مكان جديد بتبقى العين عليه، فدول أكتر حاجتين بصراحة مضايقينّي.
أيوه. فاهمِك. إمم. صحيح، صحيح. شوفي، هو آمم، طيب، يعني هو فعلًا زي ما أنتِ قلتِ الشغل الجديد ده، هيحتاج منِّك شوية مجهود، وده شيء فعلًا طبيعي، يعني من فكرة بقى إنه أنتِ محتاجة إنِّك تعرفي مشاكل الteam اللي معاكِ، آآ، وبالذات تحديدًا برضه لو أنتِ في في موضِع أو في في في و في مكان آآ، في إدارة أو مسؤولة عن فريق، فبالتالي أنتِ محتاجة ت يعني تعرفي برضه ظروف الناس اللي شغالة معاكِ، الكلام ده، مشاكل الteam أو الفريق، وبرضه فكرة ان التعرُّف على ناس جديدة بقى، و وتعرَفي طباع كل واحد عشان هتتعاملي معاه إزاي، فهو بالفعل أنتِ معاكِ حق في ال في الجزئية ديَّة، إنه م مجهود، ده مجهود وطاقة، ويمكن أنتِ بقى خلاص يعني قلتِ زي ما أنتِ قلتِ إنِّك فعلًا اشتغلتِ في ال في في الشركة اللي أنتِ كنتِ فيها فترة طويلة، فبالتالي بذلتِ طاقة كبيرة أوي، فأنتِ شايفة أو حاسة يمكن حاسة إنه محتاجة إنِّك ترجعي تبذلي مجهود تاني علشان يعني إنه إيه يعني تبدئي بداية صح يعني، وفكرة برضه إنِّك هتبقي تحت المراقبة شوية فترة ف آآ، معاكِ حق في الجزئيات دي كلّها، بس برضه عاوزِك تاخديها من الجانب إيه، يعني هي دي يمكن الأمور ال
اهم.
آآ، ال ال الحاجات اللي يمكن مخلياكِ مش عاوزة تبدئي وعمّالة تسوفي أو ت تأجلي شوية في البدء والكلام ده، ولكن بُصي لها برضه من الجانب الإيجابي يعني أنتِ طب أنتِ أو الأول أنا عاوز أعرف برضه منك، أنتِ سِبتِ الشغل الأولاني ورُحتِ الشغل التاني ليه؟ أكيد الشغل التاني فيه يعني حاجة إيجابية ما كانتش في الشغل الأولاني، صحيح؟
إمم. بالضبط كده، يعني بصراحة لما جالي الشُغل الجديد ده أنا كنت بس رايحة أستكشف كده الدنيا، وأعرف أخبار ال ال ال السوق إيه، وأنا كمان دايمًا كده من فترة للتانية باحب أعرف خبرتي وصلت لفين، وسعري وصل لفين في السوق أو مثلًا خبرتي دي لو رُحت بيها بشركة تانية آآ، هيبقى المرتب شكله إيه؟ ف لما عملت كده، بصراحة لقيت إن أنا المرتب هيبقى كويس جدًا، جدًا، جدًا بالنسبة للمرتب اللي أنا كنت باخده في الشركة ال اللي أنا قضيت فيها ال6 سنين أو 7 سنين دول.
جميل. حلو أوي، جميل أوي، طيب ما ديّة حاجة إيجابية كبيرة، آآ، إنه أو يعني المفروض تكون دافع ليكِ بقى إنه يعني تبدي بداية كويسة، وبيئة عمل جديدة، زي ما أنتِ قُلتِ فعلًا إنه أكيد هيبقى محتاج مِنك شوية مجهود علشان تثبتي نفسك، ولكن هي بيئة برضه كويسة إنه أنتِ ت تترقي، يعني أنتِ رايحة في مكان خلّيني أقول كده اللي هو إيه، أنتِ جديدة ما حدش عارفِك لسه فتقدري تثبتي نفسِك، يعني ممكن تظهري ب بكفاءة عالية وبالتالي مش بس تفضلي في الدرجة اللي أنتِ فيها، فبتالي يبقى في ترقية، إنك تشتغلي على ترقية، يبقى تبقى أنتِ مثلًا مترجتة أو مستهدفة مُسمى وظيفي معين فبالتالي ده ممكن برضه يكون حا يعني حافز بالنسبة لكِ آآ بجانب ال الحافز المادي، والحافز المادي برضه حافز كويس، يعني خُديها برضه من الجانب ده مش غلط ومش عيب، و وبرضه ك كفكرة تجربة جديدة، يعني أنتِ أنتِ الأول خلّيني برضه أقول لكِ على حاجة أنتِ ليه ما بتاخديهاش مثلًا من منطلق إنه أنتِ سافرتِ علشان تشوفي ثقافة جديدة، بيئة جديدة، ناس، كلام من ده صحيح؟ يعني هي فكرة السفر إيه؟ إنه بتشوفي مكان جديد، بتشوفي ثقافة مختلفة، الناس بتتعامل بطريقة مختلفة، فنفس المنطلق خديها بإنه شيلي ال الحِمل اللي اللي أنتِ حاطاه على نفسِك مثلًا، ليه ما تفكريش مثلًا بال بالمنطق ده إنه أنتِ مش مُجبرة على حاجة يعني أسهل حاجة تعملي شُغلك وخلاص يعني خلاص ما مش هتبقي م يعني ما فيش حاجة هتجبرِك أوي إنِك تكوني آآ، تعملي حاجة مش فاهماني؟ اللي هو
اهم. أيوه. اهم. أيوه.
ليه مثلًا ما بتاخديهاش من ال من الجانب ده مثلًا.
اهم، يعني بصراحة آه، يعني ممكن فعلًا زي ما أنتَ بتقول، أبدأ أغيّر طريقة تفكيري وأبدأ أبُص على الإيجابيات أكتر، بدل الحاجات اللي أنا ممكن أكون قلقانة منها دي، فكوني إني أبُص على الجوانب الإيجابية إذا كانت من المرتب أو إذا كان إن هو آآ، ممكن يكون هاقابل ناس جديدة أو أتعرّف على ناس جديدة ممكن كمان حد نبقى بنكوّن صداقات كمان أو باكوّن صداقات مع الناس دي، ففعلًا ممكن فعلًا آخُدها من ال التفكير الإيجابي أكتر، وأكيد هابقى آآ، الموضوع كله بيتغير بالنسبة لي أو حتى القلق ده هيبقى أهدى شوية بالنسبة لي. آآ، بصراحة يعني أنا متشكرة جدًا جدًا لل للنصيحة دي و أحب أشكرك هاعمل بيها وهابدأ أغير طريقة تفكيري، وهارجع أقول لك حصل إيه بالضبط، شكرًا ليك.
اهم. جميل، جميل. ط إمم. أنا تحت أمرِك في أي وقت.